あ、そうです、もちろん。
あ、すごいですね。
ええ、ま、でも、テント泊とは言っても、本当に真冬、あの、最低気温がマイナス、えっと、5度より下とか、そんなことも、ある時は、あの、石油ストーブ持ってってます。<laughs>
はい。うんうん。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
はい。はい。<laughs> ですね。でも、そんな寒い日にやっぱりあの、焚き火をするのが最高に気持ちいいんですよね気持ちいいというか、なんとも言えないいい気分になれるというか。
うん。 はい。 うーん。 なるほど、ええ。 うん。
ええ。
なるほど。冬やっぱり一番ね、厳しい環境なので、ぱゆ
はい。
春とかね、秋とか 過ごしやすい季節に行きたくなるのは、非常に分かりやすいんですけど、そういう冬の厳しい環境の中でも、キャンプするその魅力っていうのはどういうところにありますか？
うん。 ええ。 あ、やっぱりあの、ね、寒い中でその暖かい焚き火を焚くとか。あとはあの、その、キンキンに冷たいこの空気をあの、自然の中で吸い込んだ時の
うん。 はい。 うん。 はい。
清々しさってやっぱり真冬かなって思っちゃうんですよね。
うん。確かに。冬の冷たい空気ってすごくなんか澄んだ感じで、こう肺の中にキリキリって入ってくるあの気持ちよさっていうのはありますよね。
うん。 はい。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
へえ。